Sim, você não está errado não. E assim, a resistência que você está sentindo, é natural, que você está se acostumando com os costumes de um outro lugar, e assim, numa fase aonde é mais difícil fazer amizade. Se você tivesse se mudado para ir para o high school ou para faculdade, você já teria feito amigos mais fácil. É mais difícil. <laughs> Exato. É muito mais difícil fazer amizade na na idade adulta, sem dúvida. Mas, a única forma de encontrar pessoas que têm coisas em comum com você, que vão quebrar o gelo para amizades se desenvolverem, é procurando a sua turma. Então assim, vai procurar onde jogar voleibol, vai procurar onde fazer pickleball, se você tiver interesse. Procura um esporte coletivo, ou uma paixão que você tenha, música, automobilismo, qualquer coisa, porque é aí que você vai encontrar pessoas que vão estar dispostas a falar pelo menos desse assunto com você.
É, estaríamos super all in this together <laughs> estilo High School Musical. <laughs> Uhum. Uhum. Bacana. Conversei com a minha mãe, ela falou: "Meu filho, está na hora de você arrumar uma namorada, aí você vai conhecer muita gente", eu: "É, <chuckles> mas não é assim fácil, para conhe arrumar uma namorada, tem que conhecer gente". <laughs>
Pode ser. Pode ser, mas também não é um bom motivo ta para estar num relacionamento, tipo: "Ai, não tinha amigo, então comecei a namorar". <laughs>
Exato. Não, não, não. <chuckles> Não. <chuckles> Nossa, obrigado viu. Gostei muito de conversar com você, tinha tempo que eu não conversava com alguém, assim, tanto tempo e, de verdade, me sinto mais leve. Eu vou seguir suas dicas, viu, obrigadão. <chuckles> Acho que vai dar certo. <laughs>
Que bom, fico feliz em ajudar. Vai, com certeza. Continua persistindo, tá bom. E até mais.
Não. Beleza, obrigadão. Tchau, tchau, até mais.